Ja, ja. Ich muss sagen, ich gehe also, ne, ich will noch nicht fahren, ähm, weil in so manchen äh, also ich ich versuche eigentlich immer ich bin ja offen für alles eigentlich, ähm, aber ich bin eher, glaube ich, so dieser klassische, äh, Teil. Also, Kunst ist für mich eher super, also, äh, was heißt Kunst ist eher für mich? Also, nein, das ist falsch ausgedrückt. Ähm, aber so die Kunst, die ich mir gerne angucke, sind dann so, ähm, Naturgemälde und so. Das da da das ist so das, äh
Ne? <chuckles> Ja. Aha. Ja, ja, ja, na klar. Na klar, das ist ist ja, total. Und ich habe da auch 'n Riesenrespekt davor, muss ich dir ehrlich sagen, weil, ähm, also wenn ich mir manche, äh, Gemälde auch so im Museum angucke und wenn du dir überlegst, wie das gemalt, ich meine, Rembrandt, schon allei also jetzt kein Natur, ne? Aber wenn ich mir so auch die Porträts von Rembrandt und so, wo ich mir denke. Wahnsinn, ja, also die das Licht so einzufangen, ne? Und ähm, und auch von den Farben her und überhaupt und was das Gefühl, was es einem gibt, ne? Es ist schon. Ei wahnsinnig toll, also.
was ich Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Es gibt, ähm, mein Lieblingsgemälde, ähm, ah, ich weiß nicht, wie das heißt. Wäscher vielleicht kennst du das sogar, äh, das ist in, ähm, in Weimar, im Deutschen Neuen Museum. Und äh, oder äh und, äh, das ist ähm, das zeigt so Frauen am Strand oder die Farben. Das ist so 'n Riesengemälde, ähm.
Aha. Okay. Ach Gott Ja, ja, das ist ähm das ist es de i ist nicht Monet, das ist ähm, oder ist es Monet mit den Frauen am Strand?
Kennst du das? Das kann sein, dass das muss
Kann sein.
Äh, ich schaue mal kurz, ne?
Haben die haben die so Kleid haben die auch Kleider an, ne?
Nein, nein, die sind nackig. Ach so, ne, ne.
Ach, nack ach, ne, das ist, ähm. Ja, Chagall, ja das ist, ähm, wie heißt der denn noch mal, der die auch die sind nackig, die Frauen?
Ne, das ist nicht Mo ist Chagall? Ne. Ja, und das ist so, ähm halt wirklich im Wasser. Also, manche sind am Wa im Wasser und sp die spielen und reden, ähm. Und, ähm, manche haben ja, manche sind dann halt am Strand. Und i ich kann ja sonst weil die F Farben sind so also das ist auch so, ähm, von den Farben her also blau, aber auch lila. Und i i ansonsten kann ich dir 'n Bild schicken. Ich habe äh, genau, ich ich fand das su Ich fand das so to Ich finde das so schön. Also, ich stand da wirklich, ähm, irgendwie 'ne 1/2 Stunde so bestimmt vor diesen Bildern. Also normalerweise, ich muss wissen, ich gucke mir Bilder normalerweise irgendwie 20 Sekunden an, aber <giggles> aber da aber das Bild, ich ich fand das so beeindruckend. Also, das ist
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, ja, würde mm würde mich mal interessieren, ja, ja. Ja, das glaube ich, ja, ja. Mhm. Wow. Ja, ja, sicher, klar, ne? Das ist ja ja. Ja. Ja. Würde mich mal interessieren.
ähm ja, ich suche es gleich mal raus.
Weil ich glaube ich da gibt es nur diesen einen französischen Maler, der auch immer ganz viele Frauen nackt gemalt hat. Ich komme jetzt auch nicht ich komme nicht auf den Namen, ähm.